あの僕、これはね、もう2、30年考えてることなんですけど。
はい。
ちょっとお話を聞いてもらっても大丈夫ですか？
え、どうぞどうぞ。
あのま、2、30年って今言ったんですけど。結構前から、その Facebook とかって流行り出して。
はい。 はいはい。 そうですね、はい。
うん。ね。今はま、インスタとか、ま、ね、X とか色々 SNS あるんですけど。
うん。
当時はまだそういうものがなくて、スマホ自体がまだなくて。
あ、なるほど。
うん、その Facebook が出てきて、あの何て言うんだろうな、結構世界中でみんなと繋がれるっていう感じになったんですよ。
はいはい。 ん、あ、はい。
うん。で、僕特にあの今海外に住んでるんで。
おお。
あの、直接友達と日本にいる時みたいにはその携帯で連絡を取るとかもないし。あの、近況報告っていうのがすごいしにくかったんですね。
うんうん。 うんうんうん、うんうん。
あの、電話すると国際電話になっちゃうし。
そうですね、確かにやっぱり高いし、まあ、時間とかも時差とかもありますしね。
うん。 そうなんですよ。おっしゃる通りで、あの、ま、たまに E メール、親しい子にして、遅れて返信が来るみたいな。
ああ、確かにそれもはい。リアルタイムの会話は難しいですね、すごく。
ていううん。 そう、それが そう、そうなんですよ。で、そのあと、Facebook が出た時に、その、友達とかが、ね、あの、登録とかをしてくれて。ただ、あの、タイムライン的なもので、よく友達のご飯とかを見るわけですよ。
はい。 うん。 うん、う。 はいはいはい。
ありますよね？
はい、よくやっぱり、そういうのは最近の人だとよく見ますよね。まあ、皆さんやってることだとは思います。
ですよね。 うん。で、なんか、「美味しいカニを食べました」とか、なんかね、いろんな写真が載ってるんですけど。
うんうんうん。 うん。
僕、ある時にちょっと気になったのが
はい。
あの、僕は今、あの、自分で、あの、アメリカで起業して自分の会社でね、個人で、あの、ね、奥さんと2人で会社をやってるんですけど
ほお。 へえ。
あの、友達とか同級生の中には、その、自分の家の事業を継いだりとか
はいはい。はい。 ああ、なるほど、はい。
うん。で、結構ね、従業員何百人とかいる会社とか
うーん。
その、地元ではすごい有名なホテルの、その2代目3代目かな？3代目オーナーになったとか
うん、ふん。 うん。
そういうのが、やっぱ Facebook とかだと載してるわけですよ、本人が。
いや、ま、そうですよね。まあ、やっぱり Facebook 自分のこととかを載せる場所で、ま、やっぱりいろんな人に知って欲しいことをやっぱり載せてるんじゃないですかね、それは。
うん。 はい、そうですよね。で、それで「あ、すごい立派な会社で、あ、跡継いだんだ」とかって思ったりしてたんですけど
はい。
あの、ある時、あの、僕の知り合いの同級生の一人の女の子が、僕にたまたま何かメッセージを書いてきて
うん。 はい。 はいはいはい。
え、すごいもうほんとに3、40ね30年ぶりか？ぐらいにメッセージが来て。で、なんなんだ <chuckles> 空いてます空いてます。その、だって最後にしゃべったのは高校生ぐらいなんで。
あ、それはだいぶ長い間空いてますね。 はい。 うーん。
そう。空いてるなと思って開けたら、あの、まるまる分かる？みたいなことが書いてあって、ま、当時の同級生の名前なんですけど。
はい。 はいはいはい。 はい。
で、その子は結構会社を設立して
おおお、おう。
あの、けっおっきい会社で、すごいみたいよみたいなことを書いてきたんですね。
お。 ああ、なん、かなり成功されてる方なんですね。
うん、なんかね、み読んだ感じはそんな印象を受けえるじゃないですか。
はい、あ、そうですね、全然もう、すごい、なんか、事業とかやってバリバリ社会人で働いてるんだろうなって感じはします、はい、印象は受けます、その
ね、しますよね。うん。そう。で、僕、なんでそれ送ってこられたんだろうと思ってたんですけど、あの、僕、その子とかに、僕が今何やってるかとかは全然一言も、30年ゆってないわけだから
はい。 うんうん。
僕が何やってるか知らないはずなのに、あの、「ああなたも誰々みたいに頑張って」みたいなこと書いてあるんですよ。
はい。 ああ、なるほど。やっぱり、なんか、人づてとかで知ったんですかね。
はい。 いや、なんですかね、ぼ僕それ、ちょっと、まだ定かじゃないんですけど、どういうこ僕そのメッセージを見て、どういうこと？と思って。
うーん。 う、ふ、ふん。
え、そん時に、あ、同年代の、その、ね、事業やり始めた子と、僕のことを比較してんのかと思って。
うーん。 ああ、なるほど。この人と、この人はやっぱりやっぱり事業を始めるってそんなにあれですか、一般的じゃないですからね。ま
うん。 あ、そうなんですかね。あ、うん。
ま、やっぱりでも、けかなりすごいというか、珍しいというか、そういうことでは、ああると思いますね。
あ、それでなのかな。なんか急にだからそんな、ね、メッセージが来たから。
うーん。
何を、なんでなんで僕に、あなたも頑張れて、いや、頑張ってますけどって思ったんですけど。
ま、確かにそうですね。
うん。そう。周りの目からするとやっぱり比較してて、で、僕 Facebook にあの自分で事業やってるとか一切書いてないんですよ。
うんうん。 あ、それなのにあっち側は知っていて、で、そのことを20年ぶりにわざわざ連絡してきた。
そう。あ、そう、多分なんですけど、あのあの実際に仲のいい子とはやっぱ帰国した時に会って話とかしたりするんで。
はい。 はいはい。
そういう子たちから話を多分聞いたんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね。やっぱりね、多分、その人づてに多分聞いたのが可能性が高いと思いますよね。
うん。 はい。 ですよね。うん。そう。ただ、僕が何で比較されてるのか全然分かんなくて。
ああ、確かにそうですね。うは、親し
そう。 うん。そう、ななんでって。<chuckles> そう。そこで、その大成功の例を出されてるから、と他の同級生のね。だから、ちょっと、まあ、焦るじゃない焦るにも入るのかな。あ、じゃあ、ね、僕もね、そういう風に書かなきゃい書けるようにならなきゃいけないのかなとかって思うんですよ。うん。
うん。 うんうん。 うん。 ああ、なるほど。 ま、多分ちはい。
ただ、うん。ただ僕、性格的にそういうところに、あの「僕すごいです」とか書きたくないんですよ。
ま、そうですね、やっぱり、なんか、SNS っていろんな人ごとの、なんか、使い方があかたがま、いろんなことを載せる人もすごいいますし、もう、なんか、プライベートなこといっぱい載せる人もいますけど、ま、多分大多数の人が多分そっち側の、あんまり載せたくないなみたいな、プライベートなことは、そういう人だと思います。
うん。 はい。 うん。 ですよね。 あ、そうです。まさにおっしゃる通りで、そんなね、自分が、いやいや、年収1200万超えましたとか、そんなこと書きたくないんですよ、絶対。人に、個人情報を。
<chuckles> まあ、そうですよね。すごくプライベートで年収なんて、ま、ほ普通は公開しないですよね。
嫌でしょ？ そう、しかも、なんか、成功しようがしまいが、そんなことは書きたくないと思ってる人間なのに、そういうちょっと比較めいたメッセージが来たんで
はい。 はい。 うーん。
そう、「僕は、どうしたらいいの？」ってちょっ、戸惑ったんですけど
はい。
うん、で、あのね、返信はやっぱしとこうかなと思ったんで。いや、問題問題なく過ごしておりますっていう普通のメールを返して終わるんですけど。
はい、あ、え。 うーん、なんか、ま、まあ、別にそうです、その、なんか、20年、30年も別に話してなかった人だったら、なんか、そこまで、なんか、自分が話す気にならなければ、まあ、当たり障りのない返事で全然問題はなかったと思います。
はい。 も、ね。 うん、ですよね。そう。だから、その、人の目ってやっぱ比べるんだなって思ったんですよ。その時に。
はい。 ああ、まあ、そうですね。うん。
うん、そう。だから
まあ、す
ね、Facebook 見てそう。それ見て、あの子が成功してるとか思ったら
最近はね。
ね。「なんかあの子成功してんだから、あんたもやりなさい」みたいな。何それって。うん。
ああ。まあ。やっぱり。 ま、確かに。 そういった、なんか、励ましのつもりで言ってんのかもしれないですけど。ま、やっぱりなんか、その、話してない人からなんか急に言われてしまうと、やっぱりなんか、SNS だとか、ま、その言伝を友達から聞いたのかなんかなんなんですかね、そういうことを聞いて、ま、なんか比較して、ま、なんなぜか勝手に応援されてるみたいな、なんかすごい
うん。 うん。
やっぱりその、先ほど、SNS をそこまで使うのがお好きとは好きとはお好きじゃないって仰ってたじゃないですか。やっぱり、そういった方々にやっぱり多いのは、何ですかね、その、目立ったり、人と比べられたりみたいな、人にいろんなことを知られたり特に自分の知らない人に色んなことを知られるのが、ま、好きじゃない人が多いと思うので。ま、確かに、そういったことは、なんですかね。ま、気持ちが悪いというか、なんですかね。ま、あまり気持ちいいものではないですよね。
ね。 うん。 はい、そうですね。 うん。 そうなんです、はい。そうなんですよ。 うん。 そうですね、確かに。で、あの、やっぱり同級生の中には、その、跡継いだ子とかあと多いのが弁護士、会計士とかになった人って
うんうん。 はい。 ああ、なるほど。
あの、そう。自分の仕事を取るためにも「今、弁護士やってます」っていうのは、多分言いたいんですよ。彼らは。
ま、確かにそうですね。彼らは、まあ、やっぱり、それをするメリットが、ま、仕事にもあるので。
うん。 はい。ですよね。そう。仕事に来るから、そういうことを書いてるんだけど。あの、あんまりビジネスとかやってない人は、そういうのを成功だと思って、言わない人が成功していないって思うのかな、と思って。
はい。 ああ。 確かに、ま、やっぱり最近の SNS の使い方では、やっぱりインフルエンサーだとか言ったり、ま、なんですかね、すごい成功してるように見せかけて、それでお金を稼いだりする人もいるじゃないですか。
はい。 うん。 はい。 ですよね。うん。そうそう。
ま、やっぱりそれも一種のビジネスであって、まあ、それに、まあ、そうやって、それを信じてしまったりみたいな人はいると思うんですけど、ま、やっぱりなんかそうですね。自分がその、そういう方法があって、そういう人たちはそれを分かってやってるっていうのを分かってて、で、で他の人はなんか分かってなくて、それをなんか、何ですか。乗っかっちゃってるっていうのを見ると、ま、ちょっとなんか複雑な気持ちにはなりますよね。
うん。 ですよね。 うん。 そうそう。そうなんです。 うん。 そうなんですよ。だから僕、あのそれこそ、あの、そういう人たちはね。いくら儲かってますって言わないと、他のお客さん取れないから言ってるんだよって言っちゃいそうになって。
ああ、まあ、確かに事実では、ふ、はありますもんね。
そう。 うん。ですよね。そう、だからその、ね、SNS でブランディングしてるだけだよっていうのを言おうかなとも思ったんですけど、もう面倒くさいなと思って、うん。とりあえず、そ、簡単な返信で終わらしたんですけど。
はいはいはい。 あ、そうですね。 なんかしはい。まちょっと相手になんか、ちょっとなんですかね、そうやってるとなんか、対抗してるみたいに思われちゃうっていうのもなんか、癪ですよね、そこだと。
そう。 いや、もうおっしゃる通りで、その言われてさらに、いや、ぼ僕会社設立してますよ、アメリカでとかゆったところでじゃないですか。
<chuckles> そうですよね。なんか、わ、めっちゃ張り合ってくるなみたいな感じで、やっぱり相手に思われたりするかもしれないし、ま、やっぱり SNS にそれを載せてないってことは、そういうのが好きじゃないっていうことなので、ま、やっぱり癪ですよね、それは、本当に。
うん。 ふ、でしょ。 うん。 はい、そうなんです。 そう、そう。で、それを僕がのしたとて、絶対ね、日本のね、同級生に向けて発信したって絶対仕事増えないし、意味ないなって。<chuckles>
はい、ま メリットがないですよね。ま、そこをいったところでも。
そうなんですよ。そう、もうおっしゃる通りで、そう、だから、そんなことで比較されて焦ったり、なんか、なんかね、どうしようっていうジレンマ抱えるのはバカバカしいなと思って。
うんうん-うんうんうん。 うんうんうんうん。
そう、それ以降ね、なんならフェイスブックとかに入る、ログインする回数は激減しました。
ああ、ま、やっぱり見ないっていうのが一番いいですからね。ま、見ないというか、情報をなんか入れないとやっぱり、ですね。け自分が比べられてることにすら気づかないっていうのはやっぱり、とってもいいことだとは思ってて、やっぱり現代とかだと、周りと比べて鬱になったりみたいな方とかがよくいますけど、やっぱりそういうのって、なやそういった悩みってやっぱり、必要がないなら使わなければもういいやって言って、もう手放してしまうっていうのも、まあ根本的ですごい、す、いい解決策だとは思います。
うん。 ですよね。 うん。 そうそう。うん。 ですよね。うん。 うん。 いや、本当におっしゃる通り、僕もうログインして今フェイスブックとか使ってないんで、あ、んで、今ちょっと話も聞いてもらったんですっごい気分がね、晴れて楽になりました。どうもありがとうございました。
<chuckles> はいはい。<chuckles> ああ、いえいえ、またお話聞かしてください。
はい、ありがとうございました。
ありがとうざいました。